في كل حتّة، في الشيخ زايد، وفي في مدينتي وفي الرحاب، وفي بُص في كل حتّة. آه طبعًا، بس اسمه Fish Market ده بقى إيه؟ ده اللي هو الأصل المطاعم اللي هي بُص الnumber 1.
آه، ليه تروح يعني؟ آه، آه. أمم. أنت عارف أنا في بالي إيه؟ عارف أنت المطاعم اللي هي الشعبية، اللي هي في زخانيق اسكندرية كده؟
إمم. آه طبعًا، تروح الماكس بقى، الكلام ده تروح الماكس بقى.
الحتت دي كده آه، أنا عاوز بقى الزخانيق دي. أنت ف <laughs>
انزل الماكس، انزل الماكس. آه. هت <laughs>
يا نهار أخضر.
<chuckles> لأ، بُص الأكل ده عايزني أعمل لك program أكل هاضبطك يعني، فاهم؟ انزل يا باشا الماكس في إسكندرية، هتاخد هناك أحلى مطاعم بقى، فاهم؟ أحلى مطاعم أكل سمك هتاكله هناك على البحر، منك للبحر كده على طول.
آه، فظيع. أمم. المشكلة إني كنت في آخر مرة اما كنت في مصر في شهر 6 كده، فبعدين كنت ب ك كت، كنت واحد صاحبي يعني وأنا قُلت له على الحركة دي، قُلت له يا عم أنا نفْسي آكل سمك في الزخانيق بتاعة اسكندرية دي، فقال لي تعال نروح اسكندرية إحنا كنا في القاهرة. فرُحت اسكندرية. في الآخر خالص أنا قُلت له يا عم أنا عاوز آخد في الحاجات يعني عارف أنت الحاجات الشعبية أوي الزخانيق دي هو ودّاني آه، أيوه بالضبط. قال لي لأ يا عم ومش عارف وتعالَ وودّانا في حتّة عند واحد اسمه زفير عند عارفه؟ عند ال عند القلعة كده.
إمم. إمم. أيوه، أيوه. شعبية دي آه، الحتت اللي هي المعفنة دي، إمم، أيوه، أيوه. أيوه زفير آه، عارف زفير طبعًا، آه طبعًا. فاتح في مصر أصلًا، فاتح في التجمع، وفاتح في المعادي.
قُلت له يا عم مش مش عاوز أروح في ده، بس قال لي لأ يا عم ده حلو قُلت بعد ما كلت ما استمتعتش أصلًا. قُلت له: "يا عم أنا مش مش على حاجة زي كده. أنا عاوز الحاجات الشعبية اللي هي من جوّه خالص دي." قال لي: "يا عم أنا مش، مش هاعرف أوصلها أصلًا. خلينا ناكل هنا أحسن." <laughs>
إمم، إمم. أيوه، أيوه، إمم. <laughs> لو كنت سألتني كنت بقى قُلت لك تروح إزاي وفين.
ما هو هنا المشكلة أنا يعني قُلت له: "عاوزين حاجات شعبية" بس هو قال لي إيه؟ قال لي: "بُص أنا ما أعرفش إلا ده. وهو ده حلو و وشكله حلو،" قُلت له: "يا عم أنا عاوز حاجات"
بُص هاقول لك على حاجة، لما تعطل في حاجة زي كده، سواق تاكسي إسكندراني هيضبط لك الدنيا. هُم الإسكندرانيين اللي هُم سواقين التاكسي بقى، قُل له: "أنا عايز كذا" هيقول لك: "بُص روح كذا، روح-" هُم أهل البلد، فاهم؟
آه. آه. امم، صحيح. امم.
فهو وأول حاجة الماكس يا باشا. عايز أكلة سمك بقى شعبية تن-تنزل الماكس اللي هو ال عارف أنت البحر اللي بين البيوت ده، فيه بيوت يمين وشمال وهتلاقي فيه بحر في النص كده ماشيين فيه بالمراكب. دي المواصلات، المواصلات بتاعتهم هناك زي فينيسيا كده، فاهم؟
أيوه، الحاجات دي. أيوه. يا عيني. ما رُحتهاش أنا قبل كده دي يا طارق، موجودة هناك دي؟ طبعًا <clears throat>
لا، لأ اكتب ال آآ، آه اكتب، اكتب الماكس كده هتلاقيها زي ما أنا باقول لك أكنك في فينيسيا بالضبط، ما فيش هناك عربيات، بُص بالمركب.
امم، حلوة أوي دي. عايز من دي. فينيسيا آه. والله عسل يا عم الواحد يبقى يروح الحاجات دي.
فاهم؟ <laughs> آه تتنقِل. <laughs> أيوه يا باشا مصر فيها كل حاجة. آه والله لما تنزل مصر بس أبقى قُل لي، وأنا أضبط لك الكلام ده كله.
ياه!

آه طبعًا المحشي.
يعني كُرنب بقى وجواه رز وكده وبتاع، قُل لي بقى ما بتاكلش رز.
لأ، ده بالعكس بقى بس ما باحبش بقى المحشي ما باحبوش يتعمل بالشوربة، يعني الشوربة بقى بتاع البقرة أو بتاع الفراخ لأ، أنا باحبه كده بالمَيّة، يعني يتعمل في المَيّة.
طَب وأنت هتعرف منين؟ طَب ما أنا ممكن أعمله وأقول لك ده معمول بالمَيّة، أنت هتعرف منين؟
طعمه يا معلّم، ما أنا بالقُط، أنا من جسمي بيلقط، يعني أوّل ما أشم كده ريحة إن في لحمة كده والّا مَرقة لحمة والّا بتاع
طعمه؟ <laughs> لأ يا أخي.
على طول، آه والله العظيم بَالقُطها في ثانية، بالقطها، ي حتّى أصلًا البطن بتضرب لو فيها شوربة، وال والشوربة بتاعتها وبتاع لأ بَالقُط بَالقُط الطعم والريحة على طول.
امم. أيوه، أيوه. أنا أنا أنا عُمري عُمري ما شُفت في حياتي محشي بيتعمل بمَيّة يعني
امم. لأ، ما هي والدتي بقى كانت بتعمله لي على طول المَيّة عشان كانت مراتي في مصر بتعمل باللحمة، هُم بياكلوا لحمة وبتاع، وأنا باقول لها ميتين أُم اللحمة أنا ما باكلش أنا أم الزفت دي، فهُم بقى
لأ. لا يا أخي. <laughs> يعني أنت خلاص كده يعني أنت خلاص كده لحد أمّا تموت مش هتاكل لحمة ولا فراخ؟
لأ خالص، ما باكلهاش خالص.
يا ابني طَب ده طَب ده مش حرام طَب ده مش حرام؟
ما أنا يا ابني باكلها بطني بتقلب، بطني بتقلب جامد أوي.
<tsk> ما هو لأ ما فيش حاجة اسمها ما هي هتيجي بِمرّة و2 لحد ما هتتعود عليها وبعد كده شكرًا إيه المشكلة هنا؟
امم. لأ ما خلاص بقى اتعودت بقى أنت فاهم، اللي هو مش هينفع إن أنا آكلها تاني.
يعني أنت كده يعني أنت كده بتحرِم بتحرِم جسمك من حاجة ربنا حللها، فاهمني؟
امم. ما أنت بتعوضها في حاجات تانية كتيرة جدًا، ما أنت عندك المكسر وعندك السمك والحاجات دي، يعني ما فيش أكتر من كده.
ما يعني أصل دي دي مُتعة من مُتع ال الحياة الأكل ده بصراحة يعني الأكل أصلًا مُتعة من مُتع الحياة اللي ربنا خلقها لنا، وجسمك بيقول لك إن لبدنك عليك حق، فأنت كده حارم جسمك من حاجة آآ، هو إن هو بيحتاج لها اللي هو البروتين اللي هو ال البروتين الحيواني.
امم. <tsk> بس أنت عارف أكيد. آه. بس الريحة نفسها يا طارق ما ما عُدتش باقَبَلها يعني ريحة اللحمة وريحة الفراخ دي ما ما اعرفش.
يا عم أنت م لو كلت من مكان حلو أو من مكان نضيف، ممكن تحب الموضوع يعني فاهم، بس أنت ممكن يكون حد عمل لك عُقدة في حياتك مثلًا فأنت من ساعتها قفلت من ال الحاجات دي، فأنت ادِّي لنفْسك فرصة تانية، ما يمكن الموضوع يعجبك!
باتقرف. لأ أصل من أيام ما كُنت صغير، يعني العقدة دِيَّة عندي لا، لا، لأ، أصل أنا من أيّام ما كٌنت صغيّر أصلًا الموضوع ده ما كُنتش باحبه، كان أبويا أصلًا بيضربني على موضوع اللحمة ده، كان بيضربني والله، بيقول لي ما بتاكلش لحمة ليه وم يا عم مش عاوز آكل لحمة ويقع يا عم مش عاوز آكل لحمة، <tsk> أنت فاهم قصدي؟ <laughs>
مش ممكن. طَب الفراخ يا عم، طَب الفراخ طيّب؟
الفراخ تقريبًا آخر حاجة قطعتها، يعني الفراخ ديّة كانت آخر فرخة